Oye, quiero que me cuentes sí hay alguna tradición familiar que has deced decidido mantener y si hay otras que decidiste mejor dejarlas en el pasado.
Ay. Bueno, sí. Fíjate que, sí sí sí hay algunas. Eh, yo creo que las tradiciones que deben prevalecer son aquellas que no causen daño en ninguna forma, ¿no? Por ejemplo, cuando yo era niña, se acostumbraba enviar, eh, globos de gas, eh, al al cielo, ¿no?, con tu cartita para los Reyes Magos
A ver, cuéntame. Jum. Okey. Okey.
¿no? Eh, esta tradición, cuando yo tuve mi propio hijo, eh, digamos que lo hice hasta que él tuvo 2 años, o 3 años, y después leí un artículo del daño que se hacía con estos globos, ¿no? Eh, porque además cada vez somos más, ¿no? Entonces, a lo mejor cuando yo lo hacía de niña, eh, para empezar, yo vivía en Chiapas, era un lugar donde había mucho espacio, pero en la Ciudad de México creo que ya todo se vuelve más conflictivo, ¿no? Somos demasiados, y yo creo que ese es uno de los principales problemas, ¿no? Entonces, ya no ya no seguía haciendo esa tradición con mi hijo, creo que es algo que valió la pena dejar atrás, y ya lo hice que que hiciera, pues, lo más clásico, ¿no? Dejar su cartita en su zapato y exacto, ¿no?
Okey. zapato. Okey. Y y todo esto lo hiciste justo porque leíste el artículo, ¿no? ¿Cuál es el efecto que tiene el helio?
Exactamente. ¿Mande?
¿Cuál es el efecto negativo que tiene el helio?
Eh, no solo el helio, sino el plástico en sí del globo.
Okey. Ah, okey, okey.
El plástico del globo, ¿no? Eh, y pájaros, y alambres, y cables, y árboles, o sea, a impacta por muchos lados, ¿no? Entonces, más que nada es por el plástico.
Okey. Okey. Claro, okey, okey, okey ¿Y alguna que sí hayas mantenido a lo mejor sobre esa misma línea de de Reyes Magos, festividades?
La que te comento, o sea, sí vamos a mantenerla, pero la cartita en el zapato, ¿no?, que no hace daño absolutamente a nadie, ¿no?, y que está padre que mantenga la ilusión de niño, y y déjale déjale a los Reyes Magos que llegan cansados, un vasito de leche y unas galletas en el árbol de Navidad, ¿no? Esas cosas que mantienen la ilusión bonita, pero que no afectan a nadie, ¿no? Otra cosa que, por ejemplo, yo ya decidí no seguir con mi hijo es que cuando yo era niña, en las, eh, en las épocas navideñas, eh, se usaban, eh, los cuetes, ¿no? Eh, mi mamá no me dejaba mucho usarlos, ¿no?, eh, me daba permiso, más bien, de cosas muy sencillas, como las luces de bengala, em, eh, habían unos que se llamaban como cerillitos, que haz de cuenta son así como una especie de cerillos, pero de madera grandecitos, que los vas, em, digamos, friccionando contra las paredes, y van tronando, aunque no se encienden, ¿no?
Okey. Claro. Claro. Ajá. Okey. Claro. Okey. Okey. Okey, nada más es chispa.
Ah, exacto, son como chispas, y truenan un poquito, ¿no? Pero yo preferí mejor que mi hijo ya no tuviera contacto con
Okey.
con ese tipo de de cosas, ¿no? Alguna vez, algunas navidades estando chiquito, eh, una de sus tías le trajo una luz de bengala de estas que son muy grandes
Okey. Ajá.
¿no? Y lo bajó al estacionamiento de mi edificio para que la prendiera abajo, pero claro, con mi prima, vigilándolo y todo eso, pero además a él no le gustó mucho.
Claro, en un ambiente controlado. Okey, mira, pues, qué bien.
Ajá, entonces esas cosas, por ejemplo, ya no.
Okey. Y cuál es tu criterio aparte del del no digamos, me comentabas que era no afectar a otra persona, o afectar a alguien más, el medio ambiente, ¿no? Cosas así. ¿Qué otro criterio considerarías importante, pero en este caso, para mantenerla?
Eh, man Ajá. Para mantenerla, por ejemplo, el Día de Muertos.
Okey.
Es una tradición que a mí me hace ilusión sentir que vienen a visitarme, eh, obviamente, lo hago con mucho cuidado, las veladoras que prendo siempre son chiquitas, con estos vasos que no corren peligro de incendio, pero además las pongo sobre un refractario de vidrio que les pongo agua
Claro. Okey.
¿no?, para que cualquier cosa, pues, se apaguen con el agua, ¿no? Y me gusta preparar el dulce de calabaza, y me gusta preparar, este, otro tipo de dulces, eh, que se acostumbran para esas fechas, y creo que eso no le hace daño a nadie, ¿no? Y a mí me hace bien la ilusión de de imaginar que van a venir a visitarme, como es parecido como la ilusión que tuve de niña de que llegaba Santa Claus, o de que llegaban los Reyes Magos, ¿no? Creo que com
Claro. Sí, claro. No lo había pensado así, fíjate, y sí es cierto. <chuckles>
Sí, sí, sí, es como la ilusión de ser adulto cuando pierdes a a a gente que amas tanto, y y que es tan cercana a ti, ¿no?
Claro, y entonces buscarías también, obviamente, este sentido de pertenencia, pero el sentido y la practicidad en tema de diversión, por ejemplo, ¿cuál cuál sería? Alguna que haya sido de chiquita, que hacías con tu con tu familia, que ahorita la continúes haciendo con tu hijo.
Ajá. Bueno, por ejemplo, cuando yo era niña, las piñatas, eh, para los cumpleaños, o, para posadas, o, así, realmente era una olla de barro.
Okey. Ajá.
Entonces, eh, esta olla de barro se f se forraba con la figura que tú quisieras, ¿no? Bueno, te las hacían, pues, la gente que que hace las piñatas. Pero eso por ejemplo, era muy peligroso, ¿sabes? Porque el el barro, ¿no? Em, pues, al romperse, muchos niños se cortaron cuando se aventaban por los dulces, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, me gusta que siga existiendo esa tradición, pero me gusta más que ya cambiaron esas formas, ¿no? Que ahora es cartón, 100% cartón, ¿no? Entonces, ya no hay forma de que de que, mm, se lastimen, ¿no? Aunque a veces sí me preocupa un poco de que la gente que lleva el control, ¿no?, de la piñata, eh, sean papás en fiestas infantiles, o o, sean adultos, incluso en posadas, que de repente no tienen así como el cuidado de agarrar un espacio amplio, y de pedir a la gente, también la gente, ¿no?, que se haga a un lado. Y y, a veces siguen existiendo ciertos accidentes, ¿no? De golpear a alguien mientras según se golpea a la piñata.
Sí, sí. Claro, que ya no es de barro. Ujú. Y de que alguien corra peligro. Claro. Claro, claro, y ahí depende mucho también del de del todos los papás, ¿no? Del trabajo en conjunto. Al final, el, pues, el que está cuidando la piñata no puede andar cuidando tampoco a 20 niños.
Sí. Claro, o sea, de los pap sí, pero esto también sucede con adultos.
Sí, claro. Sí, sí.
Y fíjate que yo lo he visto más con adultos, los accidentes, o sea, como que en las fiestas infantiles
Pues, es que pasa más que pasa que son nos confiamos, ¿no? Siento.
Sí, o andan con sus dos, tres copillas de más, y de verdad no miden, y están platicando con el otro, y no se dan cuenta de que ya están rompiendo la piñata, y de que está estorbando.
Como adultos. <chuckles> Oye, y ahorita me comentabas que ha hace un tiempo, eh, una de las tías llevó una luz de bengala. Más allá del que tú querías mantener, digamos, a tu hijo alejado de eso, eh, ¿te molestó que hicieran eso? ¿O cómo llevaste?, eh, ¿tú lo habías expresado antes que no querías que tu hijo tuviera contacto con esas tradiciones?
Ajá. No, a ellos yo no se los había expresado
Okey.
entonces, eh, me pareció, pues, un acto lindo, ¿no? Y te digo, afortunadamente a mi hijo no le gustó tanto, pero después sí hablé con mi prima, ¿no? O sea, de que yo quería que se mantuviera lejos de estas cosas por el fuego, cada vez hay más niños quemados, este no sé, que mejor que mejor, no no le metiera ese gusto, ¿no?
Okey. ¿Y, mm, <swallows> cómo manejas la presión familiar? A lo mejor de que era una tradición de toda la vida, ¿no? No no tuviste esos, eh, digo, al final, pues, es tu hijo y tú decides, ¿no? Pero, ¿no tuviste nunca esos, eh: "Ay no seas tan exagerada", o, cosas así?
Claro. No, fíjate que no. Fíjate que no, este, siempre fueron muy respetuosos, ¿no?, de de la forma como como yo lo quería hacer, pero además entendían muy bien, ¿no?, el el sentido, incluso así de, fíjate que no lo había visto así, pero tienes toda la razón, ¿no?
Qué bien. Oye, qué bien, porque eso también luego es complicado, ¿no? Cuando queremos iniciar nuestras propias tradiciones dentro de nuestra, digamos, familia de creación, pues, luego es complicado el ya no quiero hacer esto, y la presión familiar se puede poner intensa.
Ajá. Yo creo que a veces sí, mira, en mi caso, mi mamá, eh, falleció siendo muy joven, entonces, mi hijo no tuvo su abuela materna, ¿no? Y en el caso de su papá, pues, también su mamá ya había fallecido, o sea, la abuelita de de de mi hijo, y su abuelito ya era muy mayor. Entonces, yo creo que muchas veces quienes promueven, y y y son insanos, ¿no?, en querer dirigir la vida de las nuevas familias, a veces son los suegros, ¿no? O sea, eh, son como quien más injerencia tienen, ¿no?
Okey. Okey. Okey. Claro.
Entonces, quizá, como en este caso, no estaban, ¿no? Eh
Sí, fue más sencillo.
a lo mejor fue más sencillo, ¿no? Porque yo sí veo, por ejemplo, de repente en este tipo de circunstancias de no sé, o sea, mamás que dicen: "A ver, a mi mi hijo no come dulces", ¿no? "Después de las 6 de la tarde". Y la abuelita va y le compra caramelos, y y a veces hay como ese tipo de problemas, ¿no? Y a veces hay, eh, señoras que se imponen, y dicen: "Pero si yo así crié a mi hijo y nunca le pasó nada, y eres una exagerada" y o sea, se meten más, ¿no?, de lo que deberían. Y creo que ahí es donde empiezan esos conflictos, o, roces, ¿no?
¿Eso creen? <chuckles> Claro. Claro, y ahí ¿cómo cómo tú manejarías esa? en el supuesto, obviamente, ya me contaste la historia o, digamos, eh, el contexto, ¿no?, de tu de tu familia en particular, pero mm, ¿cómo cómo lidiarías con eso? ¿Qué consejo le darías a alguien que puede estar lidiando con eso? Y que es a lo mejor su mamá o su suegra se impone, y empieza con este juego de: "Ay, es solo 1, ay es", eh, no sé, o que incluso peor aún, le pueda decir al nieto, o al sobrino nieto: "No le digas a tus papás", ¿no? ¿Cómo lo manejarías?
Sí. Claro, y ahí los enseñan a mentir y a guardarse cosas, ¿no?
Claro.
Eh, mira. Yo, en las parejas que he tenido en la vida, la verdad es que siempre he tenido muy buena relación con mis suegras, suegros.
Okey.
Pero, eh, ante esta circunstancia, si a mí me tocara algo así, yo creo que invitaría a comer a mi suegra o a mi suegro, o a los 2, o sea, si son los 2 el motivo, y trataría de explicárselos de la forma más asertiva, ¿no?, eh, haciéndolos comprender el porqué, ¿no? O sea, que a lo mejor en su tiempo no se sabía, ¿no?, los efectos eh, que pasaba con los niños en esos dulces, pero, que hoy estamos viviendo otros tiempos, entonces se ha comprobado que les causa esto, que les causa lo otro. Que entiendo perfecto, que quieran tener esa relación, eh, con su nieto, y que tampoco lo veo mal si lo hace un domingo, o algo así, ¿no? Pero que trate de hacerlo, no tan tarde, ¿no?, para que no afecte su sueño, para que se pueda dormir, ¿no? Y este, pues, tratando de darles las explicaciones porque, o sea, que que no se vea que es porque yo lo digo y se acabó.
Okey. Claro. Claro, claro, claro. Claro, sí, sí, sí, que no sea tampoco una imposición, y que al final se llegue a un a un punto, ¿no? Y eso es bien complicado, e eh, hacer entender, ¿no?
Exactamente. A un punto, ¿no? Y y sobre todo esa parte de claro, esa parte de: "No le digas a tu mamá", eh, pues hacerle ver que de la misma forma alguien le puede decir que guarde un secreto, y de esa forma se llevan los abusos. O los niños comienzan a mentir, o sea, como ampliarles un poquito la perspectiva, ¿no?
Claro. Claro, porque esa esa es bien sencilla, ¿no? Esa línea de querer generar esta relación de complicidad, ¿no? Porque, obviamente, no se hace en un en un, bueno, quiero pensar que la mayoría no lo hacen con un afán negativo, ¿no? Sin embargo, ese ese querer crear, una, eh, relación de, ay, solo tú y yo sabemos lo que sea, puede generar un un sí, pero puede generar un conflicto, ¿no? Como decías ahorita, al final el el pues, los abusos, ¿no? Y él va a creer que está bien no decir.
Claro. No. Claro que no. Ajá, ese vínculo especial de los 2. No, y un peligro. Claro. Claro, un peligro, ¿no? O sea, yo estoy, eh, trabajando para tener una relación de confianza con mi hijo, que me cuente todo, ¿no? Entonces, esto puede ponerlo en peligro en otra situación. Ampliarles la perspectiva, no culparlos, sino
Claro. 100%
hacerlos ver desde otro lado las cosas.
Mm, claro, oye, pues qué interesante, la verdad es que me encantó como reinventaste algunas tradiciones, cómo le diste vuelta a algunas. Te agradezco muchísimo la plática.
Al contrario, me gustó mucho platicar contigo. Gracias.